Ah, tu m'étonnes. Ah, j'adore j'adore. C'est comme ça que j'aime bien voyager aussi. Un peu de tout, heu, ouais, ouais, ouais, c'est bien, hein. Ça tu tu goûtes vraiment à ce que c'est, aller faire des courses aussi, heu, pour chez toi, mmh mh.
<chuckles> Ouais, c'est Exactement, donc, heu, on part en solo et au final, heu, on est avec plein de gens qui sont solo et le voyage solo devient un voyage, heu, collectif.
Et oui. Tout à fait. Et tu es tu es même libre de faire ce que tu veux puisque c'est pas programmé, heu
Exactement, liberté 100 % on choisit vraiment ce qu'on veut voir et après, je parlais avec les les Américains qui étaient un peu des aventuriers. Et eux, ils voulaient faire une, hem <tsk> une, heu, une balade, tu sais, une balade dans dans la nature là, une randonnée. Je voulais faire une randonnée. Donc, heu, on a fait la randonnée ensemble et c'était incroyable aussi. C'était incroyable ouais, franchement, c'était de très bons souvenirs.
Ah, ouais. Oui. L'excursion, mmh mh. Oui. OK. Ah, c'est génial. C'est des souvenirs inoubliables. <chuckles> Tu m'étonnes. Et du coup, si tu pouvais choisir dans le futur, tu voyagerais seul ou avec des amis?
<chuckles>